Mmm, kalau pas yang masakan kalau misalkan contohnya dari makanan yang aku makan sih ya, eee, tentu saja pernah. Kan yang namanya kalau udah, eee, dengan kakak adik ya, pasti kan ribut-ribut gitu ya, pasti ada ribut-ributnya ya, tapi, eee, saat, eee, ibu ku kita lagi ribut-ribut misalkan kita apalagi, eee, adu pendapat atau emang benar-benar lagi, eee, lagi benar-benar beran benar-benar berantem gitulah ya istilahnya. Eee, ibu ku datang, "Udah udah enggak usah, ngapain sih berantem. Makan dulu makan dulu. Nih aku udah nih ma mama udah masak nih, makan. Udah udah nanti lagi berantemnya, nanti lagi ya. Makan makan, kalau lagi makan pantang berantem, pantang ngomong, makan, makan." Mungkin itu juga karena kita punya istilah, pun kita, eee, percaya kita makan itu tidak boleh berbicara. Jadi tenang automatically, otoma otomatis.
Mhm. Oke. <laughs> Iya iya. Mhm. Mhm. Oh, gitu. <laughs> Mhm. Oke. <laughs> Mhm. Oke, iya iya. Mhm. Iya itu berarti termasuk budaya juga ya di rumah ya, kayak makan enggak ngomong gitu yah?
Eee, betul betul, makan enggak boleh, "Makan enggak boleh ngomong, makan yang tenang, duduk yang tenang, makan ayo udah duduk makan, mau berantem nanti, makan dulu ini malah entar keburu dingin udah enggak enak lagi." Karena kalau, eee, udah dingin itu, eee, gula merahnya udah enggak caramalize lagi, dia udah keras, balik keras lagi heeh, jadi
Mhm. Oh, ya ya, jadi oke, iya iya iya, tapi te rasanya tetep ada ya, maksudnya enggak berubah jadi pahitkah? Atau jadi asam? <laughs>
E enggak sih, maksudnya enggak jadi maksudnya enggak berubah, cuma ya teksturnya udah enggak seenak kalau dia lagi hangat-hangat bahkan lagi panas gitu sih, gitu.
Mmm. Iya berarti kayak lebih afdolnya, lebih mantapnya tuh ketika dia, eee, tuh, kayak, eee, hangat atau panas jadi dimakannya ya.
Mhm. Iya benar banget. Memang harus dimakannya saat lagi hangat, eee, jangan panas karena melepuh pasti, pernah coba soalnya lagi panas-panas masuk ke mulut, wah, aduh panas banget yang ada kesiksa tuh <laughs> gitu.
Mhm. <chuckles> Mhm. Oke berarti, eee sebetulnya kan, eee, resep-resep yang kamu buat selama ini gitu ya atau mungkin resep andalan yang kamu tahu tuh, didasari dari, eee, penge eee, pengetahuan orang tua kamu ya? Ter terutama ibu gitu. Eee apa apa ada, apa ya, faktor yang sangat besar gitu yang ibu kamu kasih sehingga makanan tuh, eee, kamu belajar dari, eee, orang tua kamu gitu?
Mhm. Mhm, mhm. Iya. Mhm, benar.

Kayaknya dia yang kreasiin deh, kayanya dia, yang mence <chuckles> aku nggak tau sih, ada apa enggak, eee, jadi ibu, <chuckles> jadi karena, eee, kebetulan kami bukan dari, eee, keluarga yang luar biasa, ada gitu ya, berkecukupan, tapi gimana caranya ibu aku tuh bisa ngasih makan snack untuk 5 anak, biar biar bisa ngga jajan di luar, gitu. Jadi ibu aku itu, eee, sering mengolah ubi, macem-macem tapi ini yang aku suka banget dan menurut aku, semua orang yang aku masakin ini tuh selalu bilang, "ih enak banget" gitu jadi, eee, aku nggak tahu nama ubi namanya apa tapi aku namainnya ubi a ubi Afrika. <chuckles>
Oke. <laughs> Hoi. <chuckles> Ya. Wow, iya iya iya. Oke. Oh o Oh, oke. Mhm. Oke, jadi, eee, kalo boleh cerita sedikit gitu ya, eee, cara pengolahan itu seperti apa sih, apa seperti keripik atau mungkin kayak, eee, gorengan gitu?
Heeh. Ya sebenarnya benar, jadi ubinya itu, eee, ak kami lebih suka pake ubi ungu, eee, ubi ungu kita, e iris-iris seperti korek api gitu. Eee, lalu direndam, kasih garam, sampai kering, diperas, lalu kita goreng sampai dia tuh crunchy banget. Setelah crunchy setelah crun eee, saat, eee, saat sebelumnya, sebelum maksudnya dalam proses menggoreng itu kita sekalian mengiris, eee, gula merah gula merah atau gula aren lalu, e pada saat ubi ini sudah matang kita tiriskan. Eee, tiriskan, kita tinggal mati tinggal, ti selama jadi masaknya itu minyaknya juga, nggak usah terlalu banyak banget sih heeh, jadi nanti saat udah selesai, udah ditiriskan, eee, kita balikin lagi tuh ke pan ke panci, <chuckles> ke ban ke penggorengan, tinggal masukin gulanya lalu diaduk terus, kasih garam sedikit, jadi. Itu enak banget, sumpah.
Mhm. Ooo. Ya. Oh, iya ya ya ya. Oke. Mhm, iya ya ya. Oke. Oh, ya ya ya ya. <chuckles> Iya. Oh. Jadi kayak ya ya, jadi kayak mhm. Apa, ubinya tuh, ada karamel-karamelnya gitu ya, dari gula merah itu ya? <chuckles>
Mh Eee, kalau kalau kalau dari gula pasir dia jadi karamel, tapi kalau dari gula merah itu jadinya warnanya hitam hitam pekat heeh.
Ya. Oh, ya ya. Tapi tetep rasanya, eee, ada manisnya juga kan? Mhm, ya ya.
Betul tetep manis. Kalau misalkan rasa ya memang caramalize, jadi memang, eee, manis manis gula cuma sensasi, eee, tau dong rasa ubi yang cenderung unik gurih gitu d eee eee, pake gula merah itu enak banget. Dan, itu modalnya luar biasa murah, bisa se orang kenyang happy, karena glukosa ya bikin orang i bikin bikin orang happy, murah gitu. Jadi itu, eee, selalu selalu berhasil sih itu untuk, bisa dipraktekkan. Mhm.
Ya. Mhm. Ya ya ya ya. <chuckles> <laughs> Iya ya ya. Wow wow, hitam kan mhm. Ya. Tapi, eee, pernah nggak sih, tanya ke orang tua kamu gitu ya, kenapa pilihannya tuh ubi ungu, kenapa nggak kayak ubi yang biasanya gitu yang, eee, warna orange gitu, dalamnya?
Mhm.

Mmm, iya iya s iya sih bener, karena, eee, ibu aku itu memang, eee eee, dari omaku juga ya, orang tuanya ibuku memang suka banget, eee, masak. Memang dari keluarga catering, cuma memang ibuku aja nggak bikin catering, dan ibuku tuh memang bisa masak apa pun, terus bukan tipe ibu-ibu yang suka masak, masakan instan gitu loh. Kayak kita tahu kan, sekarang kan, kalau kita mau, eee, apa sih yang nggak ada bumbu sekarang di in di minimarket, di supermarket, eee, bumbu ayam gulai, ayam rendang itu semua ada. Sebenarnya bisa aja tinggal masak kayak gitu, tinggal masuk-masukin daging, walaupun ya rasanya nggak tahu. Tapi tipe ibuku tuh, eee, nggak yang kayak gitu. Eee, jadi sampai ke aku pun juga begitu, eee, bahkan aku nugget aja lebih suka bikin sendiri. Eee, aku tuh suka bikin sesuatu yang dari nol, jadi kalau aku mau ungkep ayam, aku bisa aja beli bumbu di pasaran, cuma Rp3.000, tapi aku lebih bil iya, aku lebih milih beli bawang, kupas bawang dulu, kupas kupas bahan-bahannya dulu, diblender, ditumis, masukin ayamnya, lebih suka yang repot, tapi, eee, ada merasakan kepuasan tersendiri gitu, kalau misalkan masaknya dengan benar gitu, de bukan yang instan-instan.
Hmm, iya iya. Hmm, iya iya iya. Oke. Betul betul. M Iya. Mhm mhm mhm. Oke. Oke, iya iya. <chuckles> Iya iya, bat iya. Mhm. Iya iya iya. Hobi, oke, iya iya. Ya m berarti dari ibu, ibu juga menurunkan kayak otentik, eee, teknisitas gitu ya, dari masakan itu sendiri ya? Oke. Tapi pernah nggak sih, kayak apa ya, masak, masakan yang mungkin kamu suka gitu ya, dan kamu belajar dari ibu kamu, tapi gagal gitu?
Mhm. Bet betul, bener bener banget bener banget. Kalau masak ya Eee, pernah lah, aku tuh ibu-ibu tuh kan, bisa masak segala hal ya, kayak aku bilang tadi ya, eee, termasuk baking. Nah aku itu nggak bisa tuh, bikin baking, bikin kue, bikin apa pun nggak bisa, bikin puding aja aku gagal. Nih, tangan ini panas nih, tangan dapur panas, bukan tangan dapur dingin gitu. Ya jadi ada, eee, ibuku tuh jago banget bikin bakpau.
<chuckles> Iya, mhm. Ya. Mmm. Iya iya iya iya. <laughs> Iya iya. Iya iya iya. Mhm mhm mhm.
Eee, e biapong juga namanya, aku selalu gagal. Bakpau dia selalu enak, tapi bakpauku selalu seperti batu seperti batu, bisa nimpuk. <laughs>
Oke. Mhm mhm. Mmm, te <laughs> Ya berarti resep yang kamu yang ibu kamu ajarkan tuh mungkin, eee, karena mungkin dari ibu gitu ya? Jadi salah satu efeknya tuh, bisa me menenangkan suasana juga gitu ya, balik lagi ke tadi.
Hmm. Heeh. I ya, itu juga benar, mungkin itu juga, eee, kondisi kondisi situasi budaya juga bikin, ya terutama mungkin karena yang masak, eee, siapa yang buat kali ya, yang bikin suasana tersebut jadi tenang. Mungkin lebih ke situ juga. Bener bener, iya, bener. Iya ya.
Mhm mhm mhm, iya iya. iya iya iya iya iya. Waw keren sih, iya iya iya iya. <chuckles> Iya, apalagi resep dari ibu biasanya kayak ada kenangannya, ada memori yang tertanam di situ juga ya, dan juga mungkin kayak apalagi sekarang diturunkan ke apa, ke kamu juga yang yang mungkin dikasih ke keluarga-keluarga kamu, iya oke. Wat le iya, teri iya, terima kasih banyak ya, atas ce ceritanya.
Bener, bener banget. Iya, bener banget. Iya, momen yang in momen yang indah lah ya, mhm.

Dalam menena menenangkan suasana, mmm, makanan lain ini, eee, mungkin resep yang aku mungkin mungkin masakan yang biasa aku bikin kali ya bikin aku heeh. Eee, aku sih suka banget bikinin, eee, ayam kecap. Nah menurut aku itu, eee, lumayan menenangkan suasana karena eee
Oke boleh, hmm. Oke. Iya iya. Mhm.
<clicks tongue> aku juga dapat resepnya dari ibuku sih, jadi kar jadi karena, eee, ayam ayam kecapku itu be yang membedakan dengan dengan ayam kecap <chuckles> orang lain ayam kecap ya bukan ayam semur ya, ayam kecap ya heeh, ayam kecap itu karena, eee eee eee, aku nggak pake saus tiram aku cuma pake bawang putih dan kecap manis, lalu tapi aku tambahkan biji pala dan lada. Jadi rasanya tuh, eee, lebih ke kayak masakan orang-orang Manado gitu karena kebetulan ibuku kan orang Sulawesi Utara jadi, eee, aku tuh dekat banget dengan cengkeh, biji pala, kayu manis gitu.
Oke. Mhm. <chuckles> Ya ya ya. Oke. Oke. Mhm, mmm. Oh, gitu, iya. Mmm, berarti kayak ada rempah-rempah tertentu yang, eee, sengaja ditambahkan gitu ya supaya rasa itu pun lebih beda gitu ya?
Eee, bener, rasanya beda dan itu rasanya tuh enak banget, jadi kan aku memang dan sudah pasti itu ayam akan lembut banget karena, eee, dimasaknya lumayan agak lama sampai bener-bener lunak gitu terus, eee, aku taburin cabe, jadi cabenya itu di cabenya nggak diiris cabe rawit ijo, kecil-kecil gitu dimasukin aja ke olahan ayamnya jadi pas dimakan tuh nanti kalau kegigit kegigit cabenya ada manis, ada pedes, wah enak banget itu bener-bener <laughs> ya itu menenangkan banget iya itu menenangkan banget, itu orang yang tadinya ribut kita kasih makan itu langsung tenang gak bakal gak bakal ngapa-ngapain tuh, asik makan tuh, suasana langsung langsung redup karena orang asik makan gitu sih. Tadi tu mmm, mhm.
Mmm, mhm. Mhm. Oke, oh beda ya. Waduh ngebayanginnya kayak <chuckles> aduh. <chuckles> Enak banget kayanya, mhm mhm. <chuckles> Iya iya iya. <chuckles> Oke, tapi aku pengen tanya sedikit sih, eee, maka eee, mak dari makanan yang tadi disebutin gitu ya, sebetulnya menurut Kakak, eee, kenapa sih makanan-makanan itu tuh bisa jadi faktor yang menenangkan suasana atau mungkin bahkan memenangkan suasana itu sendiri?
Mhm. Mmm mmm.